Eh, bella domanda, bella domanda. Io, come anche tu penso, abbiamo, ehm, tante film, tante serie TV che <chuckles> quindi la nostra preferenza probabilmente è quella. E
Eh. Sì. Sì, vero, Vero. Sì, è davvero un po' metro di paragone dei film aiuta, devo ammettere.
Sì, almeno non cadi proprio ehm, s dal pero, esatto. Ma, ehm, tra l'altro, sto guardando The Last of Us in questi giorni, che non parla di non so se lo conosci. <chuckles>
Dal pero. <chuckles> Mh, ti capisco, ti capisco, l'ho già l'ho appena finito, quindi devo ammettere che mi aiuta anche ad avere un'idea sul cosa fare.
<chuckles> Esatto, non parla di emergenze nucleari, però è pur sempre un'emergenza insomma. <chuckles> <sniffs>
Eh, sì, sanitaria, qualsiasi, anche perché è un'emergenza sanitaria comunque l'abbiamo vissuta, quindi possiamo un attimo anche usare delle strategie, che magari abbiamo vissuto in quella, davanti ad una che è di tipo nucleare magari.
Sì. Esatto. Esatto. Beh l'ideale sarebbe in realtà avere un mezzo autonomo per spostarsi, perché se tutte insomma i mezzi, le macchine non sono più a disposizione, è chiaro che ehm, io mi faccio sempre questo flash, no, io la prima cosa che farei andrei in Italia, perché adesso sono in Germania
Sì. Mh-mh. Sì. Okay.
e e quindi boh, andrei in bicicletta, non so, eh
E in bicicletta verresti in Italia?
Eh, sì, piano piano, prima o poi si arriva. <chuckles>
Okay. Okay, okay, ci sta. Ma perché ti se ti sembrerebbe che in Italia cioè, pensando che in Italia magari non c'è, e quindi ti sposti da una r cioè, da un posto in cui c'è stata l'emergenza, a uno in cui non c'è stata?
Eh, sì. Sì, non so, ho la sensazione che Berlino sia un po' in prima linea <chuckles> da questo punto di vist <chuckles>
Okay. sta. Effettivamente, magari la possibilità può essere un po' più alta. <chuckles>
Esatto, diciamo anche per corsi e ricorsi storici.
Ci sta, ci credo. Quindi, ti sposteresti prima cosa in un altro posto ovviamente, in cui non c'è stata.
Sì, eh, perché se c'è immagino un'emergenza, e quindi, mhmm, ci sono livelli di radiazione molto alti, insomma tendi ovviamente a
Mh-mh. Eh, no, allontanarsi tendenzialmente penso sia un'ottima strategia.
sempre se si se, non so, non si è troppo vicini, ovviamente, al al nucleo dell'esplosione, perché se no c'è poco da fare. <clears throat> E e poi, portarti le scorze.
Eh. Assolutamente. Sì, io penso anche che, per spostas spostarsi, a parte, magari, il mezzo di trasporto, penserei anche a, nello spostamento, poter utilizzare delle cose da mettere addosso per, comunque, un po' riparare la radiazione. Quindi, comunque, del tipo, una tuta da avere a casa, pronta per questo tipo di emergenza.
Mh-mh. È vero. Mh.